Esatto, perché, sai, la focaccia, ad esempio, è una cosa che sembra complessa, ma in realtà è solo un po' lunga nei tempi, ma neanche nella preparazione in sé, cioè quindi
Certo, che devi far riposare la pasta. E come la fai la focaccia? Con qualche aroma, o proprio semplice?
esatto, qui Dipende, sì, sì, no, di solito la faccio. Quando la faccio semplice ci metto comunque sempre del rosmarino sopra e del sale grosso, quando la faccio senza nulla. Altrimenti può essere con le olive e i pomodorini, piuttosto che con le cipolle, a seconda di mhmm, ne faccio 2 o 3 diverse, poi, le taglio in piccoli pezzettini e le le mhmm, le le servo, insomma, insieme
Ah-ha. Sicur Eh, certo. Cioè, qui c'è da fare attenzione ehm, mhmm, fare attenzione a non mangiare troppo in ape durante l'aperitivo, perché
<chuckles> Esatto. Sì, però l’aperitivo, appunto, ti dico, normalmente lo faccio abbastanza a parte queste, mhmm, pochi pezzettini di focaccia, un po' di di bresaola, al limite 2 olive, ma proprio, ecco, non esagero nella nell'antipasto, proprio perché poi, ehm, la cena, no, successiva dev'essere dev'essere gradita, ecco. Ehm, e allora, a me quello che piace fare molto <clicks tongue> è preparare, ehm, la c la pasta fatta in casa. Quindi, di solito, quando ospito degli amici la faccio io, no, quindi faccio la pasta all'uovo
insomma Arrivano i pezzi forti, sì, sì, sì, sì, sì. Uh. Cioè, tiri proprio la pasta?
Sì, sì, sì.
Con la macchina, quella della nonna, o hai strumenti tecnologicamente avanzati?
Esa sì, sì. No, no, no, no, no, la n f classica Nonna Papera, come si chiama adesso al nord, ehm, sì, sì, uso quella. Quindi, di l'impasto, poi la tiro e faccio, di solito, le tagliatelle, piuttosto che gli spaghetti, a seconda di quello che poi è il sugo di accompagnamento che si adatta meglio, no, quindi
Caspita. Eh, dici niente, cioè, dici che che cioè anche lì ci metti un sacco di tempo. Ora che la pa cioè, devi fare devi impastare le uova, la farina e no non so cos'altro, poi non deve mica riposare anche quella?
Eh sì. Sì. Ma poco. Quella è sufficiente che riposi 1 mezz'oretta, giusto perché si compatti bene, no, quindi non deve lievitare, a a differenza a differenza dell'impasto, esatto, della focaccia che invece
Ah, okay. Della focaccia, certo. Quindi quello dopo 1 mezz'ora già sei lì a tirare avanti e indie però a anche lì, insomma, devi tirare mhmm, come si chiama? Una li una lingua alla volta, insomma, un lavoro di grande determinazione.
Esatto. <chuckles> Sì, sì, sì, lì ci vuole un po'. Mh, mh. Quello